Masih ber ini Kak ya di, bawah sampai ke puncak
Iya sih Kak, karena, eee, memang gunung itu, eee, sangat cocok ya buat, eee, pariwisata yang memang untuk bersama-sama nih. Kalau sendiri atau berdua kayak, kurang aja gitu Kak.
Oh. Oh gitu. Ya ya ya. Kalau, apa ya, sukanya kalau ke gunung itu camping, ya kan. Kan sambil naik sepeda gunung Kak.
Hmm. Sepeda gunung, jarang sih kalau saya Kak. Karena memang nggak terbiasa ya, kalau kayak mungkin downhill ya, kebanyakan gitu.
Tuh. Oh. Itu seru banget Kak. Aduh, kalau kita naiknya oke, susah kan, nanjak-nanjak git Pas udah pulang, pas udah turun, itu waduh s
Hmm.
meluncur gitu Kak. <chuckles>
Oh iya. Iya iya pasti sih Kak seru tapi itu cukup ini kan, eee, benar-benar harus siap mentalnya gitu, apalagi di turunan.
Mhm, mmm. Oh iya mental siap, keselamatan buat semua dari l iya kan, kepala juga.
Hmm. Iya.
Iyap.
Iya betul sih kayak iya. Iya betul, yang pating harus ini sih, harus ahli gitu Kak, kalau misalkan kita downhill menuruni gunung lewat, eee, memakai sepeda, gitu sih. Hmm.
Betul. Hmm. Iya. <chuckles>
Iya. Hmm hmm.
Tapi Apa? Mmm, tidak.
Iya. Iya, y eee, yang pasti kan, eee, kita itu harus siap ini Kak, siap mental, apalagi kan, eee, menuruni gunung terus memakai sepeda, dan sepedanya itu ternyata, eee, kurang sesuai nih dengan kita. Wah itu kita harus benar-benar menerima risiko gitu Kak.
Iya. Ah, bet betul banget. Jadi me beda sendiri kan. Tahu, sepeda apa ya, kalau udah punya sepeda sendiri kita lebih tahu karakternya gimana kan sepedanya.
Iya betul karena, eee, kita harus khusus nih sepeda gunung apalagi sepeda sendiri kan, dan, harganya juga memang sepeda gunung itu lebih mahal Kak biasanya.
Hmm. Heeh tul. Heeh. Oh iya mahal banget, heeh, mahal banget itu sepeda gunung. Aduh, ampun dah harganya. Betul banget Kak. Itu dia Kak, kalau kita naik sepeda di gunung, kan keren banget Kak. Ya kan.
Hmm. Hmm. Iya. Iya, hmm, apalagi sepeda gunung kan harus benar-benar dipersiapkan nih s secara ininya, eee, kontrak, e itunya kan, kayak mhm.
Mhm. Mhm. Betul betul banget Kak. Dan kalau kita, misalkan nih kayak jalan-jalan ke gunung tadi, ah, udaranya itu sejuk banget kan jadinya.
Iya, jadi, eee, udaranya benar-benar enak juga di gunung gitu Kak. Anginnya tuh kencang sih, karena memang kita di dataran tinggi, gitu.
Mhm, bet Ah. Betul. Jadi kit dapat ketenangan kan. Ketenangan yang wah, luar biasa banget kan.

Iya, betul, ya, ka karena yang saya lihat itu di pantai-pantai kayak antar Antartika gitu, Kak, ya, di di tengah malamnya itu ombaknya tuh cukup besar bergoyang-goyang, gitu, ya, seram juga.
Mmm. Oh, kalau waktu itu, sih, tenang ombaknya, enggak, maksudnya, lautnya tenang tenang banget, mmm mmm, kayak kita lagi di tengah kolam tapi kolamnya luas banget, kan. Daratan enggak kelihatan sama sekali.
Mhm, tenang banget, ya, mhm. Mmm, iya, mhm mhm, itu enggak enggak mabuk laut, Kak, tuh?
Hmm. Enggak enggak, ada, sih, beberapa teman yang mabuk, tapi kalau saya enggak enggak mabuk, sih.
Mhm. Iya, mhm, itu kayaknya seru, ya.
Gitu, Kak, <chuckles> Seru banget, Kak. Waduh, itu, benar-benar pengalaman itu yang tak terlupakan, sih, <chuckles> tapi, gitu heeh, tapi balik lagi nih soal liburan, nih, Kak, mungkin ke pantai, ya, kan, ke alam terbuka, orang lain ya sukanya ke kota besar, ke mall.
Melaut ke tengah Iya, sih, sekali-kali, iya. Iya? Mhm. Mhm. Mhm, iya, eee, saya kalau ke mall juga suka, sih, Kak, eee, tapi itu gimana situasi kondisi, eee, karena memang ke mall itu urusannya dengan budget, ya, dan ternyata cukup dekat, gitu kan mall, gitu, sih, mhm.
Juga, ya. Mhm. Betul, tapi apa, ya, Kakak lebih suka tradisional atau main ke mall, Kak?
Kalau saya tuh dua-duanya saya cenderung suka ki sih, Kak, eee, tapi kalau ke mall itu kan karena memang dekat, nih, ya, otomatis sebenarnya bisa gitu kan sebulan sekalilah minimal atau dalam sebulan itu bisa, 2 kali maksimal, gitu. Nah, untuk ke tradisional kep yang jauh pantai, bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu sih, Kak.
Mhm. Oh, gitu. Heeh. Iya. Mmm. Nah, betul. Iya iya iya. Oh, oke oke. E sing
Mhm.
Jalan ke kota
Mhm. Iya i
Ada mungkin sebelumnya kan?
Iya, betul, Kak, karena, eee, memang itu, eee, saya balik lagi ke aturan budget itu, Kak, apakah ada budget liburannya atau enggak, gitu, sih.
Heeh. Iya.
Mhm.
Juga, ya. It
Iya.
Lingkungan Mau ke mana aj
Iya iya, jadi, eee, intinya, kita juga harus benar-benar mempersiapkan, kan, Kak, untuk liburan itu entah dari segi budget-nya entah dari tempat yang akan dikunjungi, gitu, sih, Kak.
Iya.
Mhm.
Betul. Ke gunung pernah, Kak?
Kalau ke ya, ke gunung, ya, ke gunung pernah, Kak. Itu sama teman-teman sih, eee, itu ja cukup seru juga kan menawarkan alam yang indah gitu dan pemandangan yang luas gitu, sih, Kak. Mhm.
Mhm mhm. Iya. Mmm, iya iya iya. Ah, betul. Oh, kayak petualangan gitu.
Iya, eee, karena memang gunung itu kan tempatnya petualangan, ya, hiking gitu, yang membuat kita itu bisa tahu gitu pengorbanan, gitu, sih, Kak, mhm.
Mmm, iya. Mmm.

Iya saya bebas sih Kak, jenis-jenis pantai yang saya kunjungi bisa pasir putih, bisa, eee, apa pun yang penting, eee, suasananya rileks sih, Kak. Mmm.
Mmm. Heeh, mhm. Mhm. Betul iya ya, dan memang ya kalau di pantai itu memang, suara ombak ya, suara ombak, kamu bisa main-main pasir ya kan.
Mhm. Iya. Iya betul, banyak sih yang bisa kita lakukan di pantai itu Kak, yang paling penting ya kita harus menyiapkan peralatan yang membuat kita itu benar-benar siap, gitu sih.
Mmm, mhm, mhm. Mmm. Wah, wah wah kalau Kakak ke pantai biasanya bawa peralatan apa sih?
Mmm. Iya, karena saya ke pantai karena niatnya untuk menginap gitu Kak, eee, 2 atau 3 harian lah, ya otomat iya, karena otomatis itu membawa, ini, salin baju gitu Kak. Yang membuat, eee, cukup ini gak keteteran gitu kalau kita ganti baju gitu.
Mmm. Wuih lama ya berarti. <chuckles> Heeh. Oh, iya juga ya. Mmm. Oh, alat-alat berenang ada ju
Hmm, mmm. Alat-alat pemanggang ya ng nggak terlalu bawa sih kalau itu karena memang udah disediakan di sana, gitu sih.
Oh, kalau yang untuk berenang, snorkeling, kayak gitu?
Nah untuk snorkeling mungkin bisa aja bawa gitu, tapi saya jarang bawa sih karena memang, eee, ada beberapa tempat yang udah menyediakan kali ya snorkeling itu, mmm.
Mhm. Oh iya juga ya, mungkin, kita mungkin cuma bawa diri aja kan, bawa diri, baju, gitu kan dan, sampai di pantai ya kita bisa berjemur kan di bawah matahari gitu.
Nah iya, diri. Mhm. Iya, baju sih yang paling banyak itu, Kak, atau mungkin kita bawa setrika gitu atau bajunya itu, orang iya karena memang bajunya ada beberapa, terus kusut juga bajunya gitu ya kita bisa setrika.
Mmm. Oh bawa juga setrika ya? Mhm. Oh nggak ribet tuh bawa setrika?
Enggak sih kalau tasnya besar Kak biasanya, karena bisa masuk nih di beberapa kondisi, mhm.
Iya iya iya. Iya, wah, berarti enak ya kalau misalkan kita nginap di pantai itu kan, mungkin kita datang pagi tapi sorenya itu bisa lihat matahari terbenam kan?
Mhm. Iya karena memang itu yang diburu sih, salah satu tujuan kita datang ke pantai apalagi, eee, ngejar sore hari gitu, m
Oh gitu? Mhm. Wah, asik juga ya kalau liburan ke pantai, kalau liburan ke pulau Kak, pernah? Maksudnya pulau kecil gitu tapi bisa didatangi dan dan indah juga Kak, gitu pernah, Kak?
Iya, mhm, hmm. Mhm. Heeh. Mhm. Liburan ku pulau kebetulan belum pernah sih Kak, eee, tapi itu masuk ke waiting list ataupun watch list saya sih Kak, saya juga pingin gitu liburan ke sana ya nunggu momen aja sih.
Heeh heeh. Oh, iya. Eee, Iya, saya pernah ke sebuah pulau itu Kak, wah itu di sana cantik banget kan apa ya, pulaunya kecil tapi banyak penduduknya juga kan cu di pantainya wah bersih banget Kak, pantainya pasir putih lagi kan, tapi jaraknya dari tempat saya itu ada sekitar 2 ma hari 3 malam naik kapal kecil gitu.
Mhm. Wah gimana tuh? Mhm. Mmm, iya.